Oo. Well, actually hindi ko naman siya in-off sabi ko nga yung, yung Facebook ko, at saka yung Instagram ko hindi na siya well active kasi nakikita ng tao, nakikita nung mga kaibigan ko. Hindi nga lang ako nagpopost or bihirang bihira lang siguro baka story lang. Hindi ko na talaga yung parang may caption pa, may drama pa. Kasi dati gano'n 'di ba? May kasama pang drama yung post mo lagi, may may paiyabang ng konti, kasi nakakain ka ng ganito, nakabili ka ng ganito. Hindi naman yung masama oo kaya nga, eh, may pangalan, kainis 'no? Ang dami ko kayang ginawang ganun dati, naku nakakahiya sabi ko nga, "Ano ba yung pinagaga"
Mm. Mm. Ah. Oo nga no, mm. Hmm, nga naman, Starbucks ganun 'no? <laughs> Mm. Ay talaga ba? Parang na-realize mo noon na para bang, ah, "This is not me", parang gan'yan, "Hindi ako ito", ganoon, hmm.
Oo. Oo. Ano ba hindi ko kailangan lagi ng validation, 'di ba? So, sa ah, medyo ayun nga m siguro karami nag ano na din nag mature na lang din ako. So, parang, ah, bihirang bihirang gumamit pero hindi ko tinangal yung TikTok actually, oh, 'di ba? Oo pero nanon
Oo nga naman. Mm. Mhm, okey baka sakali na may may idea ka na biglang lumabas tapos, eh, yun pala yung trending no? <laughs>
Hmm. Tama p'wede naman actually hindi i ibig sabihin ko nga, lahat naman ng bagay okey lang i-try basta nasa tama, 'di ba? Walang masama, puwede kang mag-Instagram kung gusto mo p'wede kang mag Facebook. Pero hindi naman yung kada minuto may post ka ng away mo sa kapitbahay, may post ka ng
Mm. Ay oo naman. Oo naman. M Ay oo, baka negative yun. <laughs>
May post ka ng away na asawa nyo may pinaparinggan ka or parang yung kinain mo, yung binili mong Starbucks, 'di ba? Yung, <laughs> Yung mga gan'yan. Lahat nalang pinost mo. So, sabi ko
Mm. Oo yung, oh, 'di ba? Mga mga frappe, frappe ka ba diyan, di ba? May pa-frappe ka pang kunyari, tapos habang naka, ah, habang hinihigop mo yung ano, yung kape mo. <laughs> Di ba? Mm.
Mm. <laughs> 'Di ba? Sino b sino ba pinagyayabangan natin, on I I mean, oo let's face it medyo ano nag mature na ako sa gan'yan. So, hindi ko na siya ginagawa ulit. Oo, wala namang masama dun sabi ko nga basta nasa tamang ano may limitasyon. Hindi naman yung mauumay yung mga tao na puro iyan nalang pinopost mo, tapos makita ka nangungutang lang naman, or parang hindi pala sa'yo yun. Hindi pala bahay nyo yung pinopost mo, hindi ka naman pala kumakain dun sa restaurant na yun, 'di ba? So, kung totoo at tama at li may limitasyon, aba okey lang, mm.
Mm, naman. Mm. Ay oo nga, eh, mm. Tama naman.

Hmm well, lately siguro hin wala na din talaga akong oras na parang masyadong gumamit ng cellphone, pero dati talaga i ko oo nung hindi pa ako parang nagtatrabaho, nasa bahay lang, nagkaanak kasi ko nagka-baby ako. Naku! Maghapon talaga yang sa cellphone parang
Mm. Ah, okey. Mm. Ah, yun pala. Mm.
oo edit ako ng picture a-upload mag-hahantay ng likes at saka ng dislike. Yung parang babad na babad ka. Tapos minsan, <clicks tongue> sa pagtulog ko ano pa yan hindi ka pa makatulog kasi chine-check mo kung may nag yun nga may tumingin ng history mo sa Instagram, kung ilan na yung tumingin, nakita ba nung mga f parang ganun. Ganon eh, parang may comparison ba.
Mm. Ah, oo nga naman. Mhm. Parang concern ka kung meron bang nag-like nung mga pinost mo o kaya kung para bang naging viral no ma ganun yung dating eh. <laughs>
O Tama. Oo ta ganun. Kasi ay dati naku ma ngayon nga medyo nag-edad-edad na pero dati kasab parang ah, hindi ko ma hindi ko parang ma hindi ako magsisinungaling na parang nandun ya dun din ako eh, parang gusto ko ng validation ng tao. Yung parang iIan yung nagko-comment di ba? Dati pa nga nagti-TikTok ako pero hindi ko na tinuloy kasi nakakapagod din pala na i parang yun nga, parang ipakita nang ipakita sa tao yung mga bagay na ma hindi naman 100% na ako. Di ba? Yung pinapakita mo lang kasi lagi oo.
Mm. Oo nga naman. Ah, so kumbaga para bang mm so para bang ano yung para bang um, kailangan mag-keep up kaya naman parang nakaka-stress din para saiyo na talagang, ah, everyday na mag ah, create ng content i-post sa social media parang ganun yung dating no? Mm. So anong ano ginawa mo noon na para ikaw ay makapag-detox?
Mm. Oo at saka hmm.